حلو أوي. طيب حسيت بقى في وقت من الأوقات إنّك أنت يعني كنت شوية اتصدمت في اختيارك، يعني مثلًا بعد ما اخترت اخ حاجة وقررت إنّك أنت تتابعها وكنت متحمس جدًا ليها طلعِت يعني على فاشوش وإن ال النظ آه، وقُلت يا ريتني ما اتفرجت على البتاع ده و آه.
أكيد، أكيد. آه. أكيد، لأن لأن تيك توك وكده بيبقوا هُم مستفي يعني ال المسلسل ذات نفسه مستفيد لمّا حد مثلًا editor يعمل لل حِتّة من المسلسل بتاعته وينَزّلها عنده ال المسلسل مستفيد اللي هو بييجي له marketing والناس بتخُش تسيرش على اسم المسلسل وكده وصاحب الفيديو ذات نفسه مستفيد اللي هو بييجي له likes وfollowers وبييجي له activity عامة ًعلى الpage عنده، فأنا من الناس اللي باقَلّب لو شُفت حتّة مثلًا عجباني في المسلسل لأ باخش أتفرج بقى على المسلسل من أوله لآخره، ألاقي المسلسل فعلًا الشبه الحتّة دي مسلسل كُلّه هو متلخص في في دقيقتين فعلًا.
إمم. آه. جميل. بتحس إن المسلسل كله بقى شبه الحتّة دي، صح؟ يعني بتحس آه، آه، إمم. إمم. أيوه، وبيطلع في الآخر إنه مسلسل كله أصلًا ما فيهوش حاجة غير اللي هي الدقيقتين دُول اللي أنت آه، أنت ض آه. امم، طب في المقابل بقى في المقابل هل أنت اتفرجت مثلًا أو حد رشح لك مثلًا فيلم أو مسلسل آآ، أنت كنت بتابعه في الأول على مضض اللي هو يالّا أي حاجة أسَلّي بيها وقتي، وبعد كده اكتشفت إنّه قد ايه كان بقى مسلسل أو فيلم عظيم وإنّك كنت هتخسر كتير لو ما اتفرجتش عليه؟
آه، يعني باقول يا ريتني ما كنت فتحته فعلًا. أكيد، أكيد، يعني مثلًا لما باقعد مع زملائي في الشغل، زملائي آآ، أسرتي مراتي، ولادي باقعد معاهم، هُم هُم طبعًا قاعدين وشايفين ال الد المسلسلات وقاعدين بيشوفوا الإعلانات ففعلًا مثلًا أنا أشوفهم مثلًا ش كل مرة يتفرجوا مثلًا على مسلسل معين أرجع من الشغل ألاقيهم بيتفرجوا على آخر آخر حتّة من المسلسل ف اللي هو بيتفرجوا على نتفليكس أو شاهد أو كده، فبيقولوا لي طب تعال جرّب معانا وهنتفرج معاك تاني من كُتر ما هو مسلسل ممتع، فأقول لأ، أنا شايفه اللي هو اللي أنا باشوف حاجات بس اللي هي <tsk> الخارجية اللي هو دقيقة كل فين وفين فباشوف إن هو مش عاجبني زي زي المسلسلات التقليدية وكده.
حلو أوي. آه. حلو. بالضبط، آه، آه، يعني آه. حكمت على الكتاب من من غلافه يعني، فاهم؟ بمعنى أصح اللي هو آه، آه.
بالضبط، آه. وأنا باحب إن من الناس اللي باشوف المظهر الأول، وبعد كده باشو ب ب ب باحب أندمج جواه أنا اللي أبدأ فيه من الأول للآخر، ما أحبش أشوف الحاجة من آخرها.
إمم.